بُصّي، أنا عامةً دماغي ما بتعرفش تركّز في حاجتين. يعني ع يعني هاقول لِك. أنا لمّا لمّا مثلًا باكون باتفرّج على ماتش كورة وألاقي مثلًا جات مراتي كلّمتني وتقول لي: "بُص،" مش عارف إيه وتورّيني حاجة، أقول لأ، بابقي بُصّي للحظة دي اللحظة دي بتخلّيني إن أنا باكون نفسي أمسِك التليفون أكسّره وبجد أو أو أكسّر التلفزيون. بجد الموضوع ده بيعصّبني جدًا. أنا مركّز في الماتش، مركّز في المسلسل، مركّز في أي حاج مركّز في أي حاجة عامةً يا س يا ستّي مركّز آآ لو م حتّى مركّز في الشُغل وتقول لي مثلًا: "بُص على اللقطة ديّة في المسلسل." أقول لها: "لأ أنا ما أقدرش، سيبيني ما تكلّمنيش، أنا ما باعرفش أركّز في حاجتين
يا خبر! الموضوع واصل للدرجة دي؟
جدًا، بيعصّبني جدًا. وبي لأ وبيضيّق خُلقي كمان و وباتعصّب وهي بتزعل أو مثلًا سواء بقى هي أو المُدير أو زمايلي في الشغل، أنا لمّا حد لمّا أكون مركّز في حاجة، بجد بابقى اللي هو ارحموني بقى يا جماعة أنا ب بك ما باعرف ما باعرفش أركّز وك في كذا حاجة في نفس الوقت. بالضبط كده آه. فعلًا آه.
إنه أنا مركّز بالعافية أصلًا في حاجة. أنا أنا بجد مُتفهِّمة شعورك أوي وم وعارفة قد إيه ده بيكون عِبء على الإنسان ال اللي بالذات ما بيقدرش إن هو يركّز، انتباهه يروح في حاجتين، فممكن أصلًا إن هو دماغه تصدّع أو أو عينيه توجعه أو يحِس بإرهاق، الموضوع ممكن يقلِب من من نفسي لجسدي. يعني ممكن تقلِب من إنّك ما أقنعت نفسك مثلًا إن أنت ما بتقدرش تركّز في حاجة واحدة، أو بالفعل أنت ما بتقدرش تركّز في حاجة واحدة. ليه؟ آمم لحاج ل ل لتَعَب جسدي. إن دماغك ممكن يصدّع، ممكن تتعصّب، يعني أنا مقدّرة جدًا اللي أنت فيه.
إمم. إمم. إمم. بالضبط أنا مش عارف أنا باحِس إن مُخّي أصلًا باحِس إن مُخّي متضبّط كده. يعني مُخّي مركّز إن أنا أتكلّم في حاجة واحدة بس، آه. مش عارف
طبيعي جدًا. في ناس آآ معظم يعني معظم الرجالة كمان ما بيقدروش يكونوا Multi Tasker، ه هو بيقدر يعمل حاجة واحدة بس في اليوم، ما بيقدرش إن هو معظم ال الرجالة فعلًا بتكون كده، يعني ده
أيوه. بالضبط، كنت لسّه هاقول لِك. أنا باحِس إن الموضوع ده أصلًا في الرجالة بس، السِتّات عادي ممكن تعمل 50 حاجة. تلاقي السِت مثلًا شايله الواد و و و وتقلِّب في الطَبْخ وبتكلّم مثلًا ب ب بتطبُخ وفي نفس الوقت وبتكلّم مامتها في التليفون و و وبتعمل 50 حاجة، بجد السِتات بجد آه، بجد أنا باحييهم على الموضوع دوّة، هم ربِّنا مدّيهُم الموهبة ديّة، لكن الموهبة دي مش في الرجالة خالص الصراحة.
حقيقي.